Oke, mungkin kalau pas ketika kita memang sedang, eee, melakukan tradisi itu ya Kak, oh ya, eee, mungkin ada konteksnya ya. Jadi kalau di rumah aku itu ada ke ada momen, eee, tahlilan ya, kalau di dalam agama Islam tuh, di Jawa tepatnya, itu ada, eee, momen tahlilan di mana biasanya setiap, eee, 7 s jika ada orang yang baru meninggal itu setiap 7 hari kemudian kalau nggak salah 1 tahun jadi 100 ha dan 3, eee, dan 1000 hari itu akan ada, eee, acara pengajian di rumah. Nah, pada saat itu nih aku inget banget, eee, pas ac ha acara 100 harinya atau 1000 harinya nenek aku yang udah meninggal itu kan keluargaku tetep masak-masak tuh Kak, jadi untuk, eee, makanan yang disajikan buat si tamu-tamu gitu kan. Nah, ketika di situ tuh, eee, pasti ada lah problem-problem, masalah-masalah yang walaupun kecil itu jadi bikin cekcok gitu ya. Misalnya nih, eee, bahan utamanya jadinya terlambat lah, atau misalnya protein, atau ayam, kambingnya itu nggak nyampe-nyampe padahal, eee, acara udah mau dimulai, seperti itu seperti itu ya, yang menurutku itu sebenarnya adalah hal yang cukup sederhana tapi karena, eee, ibu-ibu tuh kan, mmm, kalau di keluargaku tuh ibu-ibu itu memang e emosinya itu sulit untuk ini ya, sulit untuk dikontrol, jadi nggak sabaran gitu ya. Jadi kadang suka gitu tuh, suka ada cekcok saling saling marah-marahin, saling teriak-teriak, tapi, eee, pasti itu akan, eee, berkurang dengan sendirinya ketika akhirnya proses masak itu harus dimulai. Jadi biasanya masalah-masalah tu selalu terjadi sebelum proses masak. Tapi pas udah masuk ke flow kita masak, nah itu biasanya udah tuh, masuk ke dalam dunianya sendiri-sendiri dan eee, <chuckles> mulai bekerja sama.
Iya. Betul. Ah. <chuckles> Heeh. <chuckles> Jadi pada fokus ya ke bagiannya masing-masing. Ada yang memotong, ada yang nga ngadonin, ada yang ngaduk, ada yang goreng, gitu kali ya, Kak. Ih.
Iya. Bener. Bener bener banget. Jadi biasanya tuh bapak-bapak suka yang kayak, "Udah udah, stop stop! Jangan berantem, jangan teriak-teriak. Ayo, udah nih udah dateng nih ayamnya nih ya." <chuckles> Nanti langsung masak semuanya gitu.
Oke, jadinya ditenangkan dan ya udahlah kita nggak usah didramain gitu, yang penting kan ini acara juga selesai, apalagi kan acara kedukaan, tahlilan itu ya, Kak. Jadi jangan sampailah antara keluarga itu jadi ma selek-selekan, senggol-senggolan, marah, gitu kan gak enak kondisinya ya kan, Kak. Oke, aku setuju.
Hmm, bener. Iya. Betul betul banget. Bener dan pastinya kan iya dan pastinya kan tradisi memasak, eee, turun-temurun itu kan sudah berjalan sudah lama banget ya, Kak. Artinya keluarga ku sudah tau lah gimana sih sistemnya, flow-nya seperti apa, dan hampir setiap masalah itu pasti selesai gitu loh. Cuman mungkin kadang tuh, eee, ada emosi tersulut sedikit, nah jadinya kaya drama gitu. Tapi akhirnya, eee, tetap kembali lagi kok seperti semula.